بيروحوا مدرسة وبيقابلوا أصحاب كتير إمم.
بالضبط، هيختلطوا بناس وببيئات، لأ وبالذات بقى كمان لو إحنا مثلًا زي حالاتنا دلوقتي مثلًا مسافرين أوروبا أو أمريكا أو كده، فالمجتمعات آمم مختلفة تمامًا، يعني إحنا إحنا عن نفسنا بنحس بتصادُم بأفكار والثقافة والكلام ده، و وحاجات كتير مختلفة عننا، آآ
طبعًا. امم. والله عايز أقول لِك مصر بقِت أكتر، مصر بقِت أكتر والله من اللي أنا باشوفه، أنا مش مصدّق إن دي بقِت مصر، أنا بقى لي فترة كبيرة جدًا ما نزلتش، بس الفيديوهات اللي أنا باشوفها، لأ أنا عايز أقول لِك إن مصر بقِت أكتر بجد، يعني آه هنا إحنا في أوروبا وفي انفتاح وكل حاجة، بس اللي أنا باشوفه بص ب يعني في مصر بصراحة أنا مش مصدّق، يعني بقى في boyfriend وgirlfriend و آه لأ و أنتِ شُفتِ الساحل الشمالي والحفلات اللي هناك بقِت عاملة إزاي، والانفتاح وإيه إيه تع والمدارس الinternational والnational <tsk> بُصّي، يعني مش عايز أقول لِك ال آه بجد، فما تحس يعني حُطّي في دماغِك بقى إن الموضوع مش موضوع بقى إيه إحنا فين، إحنا لقينا كُلُّه بقى زي بعض، مصر بقِت زي أوروبا زي أمريكا، كُلُّه خلاص، هم وصلوا للي هم عايزينُه.
امم. اهم. امم. تمام. اللي هي مصر راحة فين بعد كده؟ بجد، امم. آه، تمام. للأسف بقِت كوارث. امم، صحيح. على الأقل في أوروبا الدنيا مفتوحة قدّامك ظاهرية قدّامك، مش مثلًا في مصر بقى كل حاجة مستخبية بتتفاجئ بقى بالقرف اللي بيحصل في الدِرا للأسف.
آه، طبيعي، آه. دي حقيقة، دي ح آآ، دي حقيقة، فربنا يحفظ ولادنا بجد، والواحد فعلًا في صراع مع التقاليد ال اللي إحنا فيها دلوقتي، ويا رب ن نحُطّ نغرِس التقاليد دي في ولادنا، متشكر جدًا للمكالمة.
يا رب. إن شاء الله، شكرًا.

آه، وأي تقاليد والله. إمم.
آه، خصوصًا في ال في الحياة اللي إحنا عايشينها دلوقتي دي، ما بقاش فيه تقاليد ولا أي حاجة يعني.
خالص. الجيل القديم بس هو اللي دلوقتي مُحتفِظ بالتقاليد، وعايزك أنت دلوقتي الجيل الجديد بتاعهم إن أنت تحافظ على التقاليد دي، طَب إزاي طيب في في العصر اللي أنا عايشة فيه دلوقتي، أحافظ على التقاليد دي إزاي بقى؟ تيجي هنا بقى خلافات وخناقات، ويعني بيوصل لقط مش قطيعة يعني، ممكن كنت تلاقي كل واحد فينا قاعد في جنب كده وتلاقي حياة بائِسة بسبب التقاليد دي اللي إحنا مش مُعترفين بيها يعني.
ف آه. دي حقيقة. اهم. إمم. إمم. إمم. أكيد. اهم. اهم. دي حقيقة.
آآ أنا عايزة أسألك، يعني آآ هو واضح يعني أنا مش صغيرة وحضرتك مش صغير، إحنا الجيل الوَسط زي ما بنقول عليه دلوقتي.
اتفضّلي. اهم. أنا جيل التمانينات.
آه، و آه. صح هو كده، تمام. أنا جيل التسعينات يعني تمام، بس طبعًا إحنا بالنسبة للجيل اللي دلوقتي أمّا تلاقي الواحد يعني أمّا تتكلّم مع حد من الجيل دلوقتي، ييجي يقول لك إيه، يلاقي مثلًا فيه طر إحنا لي لينا طريقة خاصة بينا كده. آه، "شكلِك كده جيل تسعيناتي يا إمّا جيل تمانيناتي".
آه. أيوه، أيوه. أيوه، أيوه، أيوه. إمم. اهم. أكيد طبعًا. لأ، إحنا بقى يتقال علينا جيل! ما هو ده اللي هيجنّني بقى، يعني إحنا بقينا جيل! يعني كلمة جيل دي بت يعني بتزعّلني أوي. <giggles>
آه. بتعصّبني جدًا، بتحسِّسني إن أنا والله العظيم ألاقي العيِّل طول بعرض كده وآجي مثلًا ألاقيه يقول لي إيه: "حضرتِك شكلِك كده آآ جيل التسعينات أو التمانينات، أنهي واحد فيهم؟" فباقول له: "حضرتِك!"، والله أنا أول حاجة باعلَّق عليها د "ما تيجي تقول لي طنط أحسن! بجد والله". آآ وب يعني إيه كل ده وجاي يقول لي أنا حضرتِك ومش عارف إيه، الاحترام حلو، بس مش لدرجة
إمم. كفاية حضرتِك دي. <chuckles> كفاية حضرتِك. <laughs> أيوه، أيوه. دي حقيقة. اللي هو إحنا لسّه أصلًا بنقول لأهلنا أصلًا على الج: "أنتم الجيل بتاعكم"، يعني إحنا إحنا لسّه بنقول ل ب أهالينا "الجيل بتاعكم بح،" إحنا بقى شوفي بقى يتقال لنا إحنا كمان "الجيل بتاعنا." ف آه. <laughs>
آه. بقينا إحنا الجيل. ما أنا كانت دايمًا والدي أمّا ييجي مثلًا يكلّمنا في التقاليد بإن موضوع التقاليد وما يصحِّش وبيصح وأيام زمان والكلام الجميل ده، كان دايمًا يقول أقول له: "أنا مالي، ده يا بابا أنت الجيل بتاعكم ده كان عا يعني المفروض تتعمل له إبادة، أنتم ما كنتوش عايشين أصلًا." فدلوقتي بيقول لي إيه: "هيلِف عليكِ اليوم وصدّقيني هيتقال لِك الجيل ده."، قُلت له: "جيل إيه يا بابا؟"
اهم. أيوه. إمم، إمم. <laughs> إمم. لأ ده أكتر من كده، هيتقال لِك أكتر من كده كمان.
للأسف، للأسف بيتقال لنا أسوأ من اللي إحنا كنّا بنقوله لأهالينا، لإن الجيل اللي موجود دلوقتي، جيل ما اتربّاش أصلًا.
آه، آه. اهم. لأ، بس بس معلش بقى أنا عايز أقول لِك على حاجة يعني، أنتِ ليه بتقولي لباباكِ مثلًا: "الجيل بتاعكم ده كان عايز إبادة"؟ ده أنا عايز أقول لِك الجيل بتاعهم ده أحلى جيل بعد اللي إحنا شُفناه دلوقتي بصراحة، أنا شايف إن الجيل بتاع أهالينا ده بصراحة ده كان جيل البني آدمين، بصراحة يعني، إحنا دلوقتي حاسِس إنّي عايش في غابة بصراحة مش مش عايش وِسط بني آدمين.
إمم. إمم. إمم. هاقول لك لي هاقول لك.